Ờ, nhưng mà, kiểu như, lúc đó là bạn bắt đầu ngày hôm đó như thế nào á? Kiểu như là, sáng thức dậy thì bạn cảm thấy bình thường hay là s hay là lúc đó bạn thức dậy xong cái tự nhiên bạn nhớ đến những lời động viên của bạn của bạn?
Bạn hông Ừm, ừm, sáng thức dậy á, thì thường mình sẽ, gọi là, sinh hoạt bình thường và đánh răng. Mình cũng giường chuẩn bị đi làm, ăn sáng bình thường luôn. Nhưng mà, ừm, cái cái người bạn của mình á, thì hay chuẩn bị cà phê sữa cho mình lắm. À, và, ờ, khi mà mình, à, sau ăn sáng xong thì mình sẽ hay nhớ đến cái ly cà phê sữa kèm với cái câu nói đó đó bạn. Ừm.
Ờ! Ờ.